Então, eu tô precisando de uns conselhos, porque eu tenho uma startup, né, eu moro na França hoje em dia, mas eu tenho uma startup no Brasil. E eu era muito motivado, eu trabalhava muito, muita, muitas horas, de verdade, eu trabalhava muitas horas. E eu que tenho mais experiência, sabe. Eu tenho 2 sócios, então somos 3, e eu que tenho mais experiência. Só que o que que aconteceu
Ah tá. Ah que legal. Certo. Tá. Ah dos 3 você é o que mais mais sabe do negócio, é.
É, então eles sempre me buscam quando quando aperta, sabe? E aí eu estive lá recentemente, eu vi muita coisa errada assim, eles fazendo, por exemplo, dentro de um projeto da gente, que a gente trabalha com automação residencial. Então a gente vai em obra, a gente faz instalação elétrica, instalação da automação. E quando eu cheguei lá, simplesmente estava uma bagunça enorme na casa do cliente, assim de fio para todos os lados, todos os lados, sujeira para tudo que é lugar, um caos. Aí fora isso, eh, um dos meus sócios, por exemplo, eu pedi para ele fazer uma coisa, utilizar um tipo de de ferramenta, eh, que ele usou outra e essa outra que ele usou a qualidade era muito mais baixa. O que é que aconteceu? Caiu o produto na casa do cliente, estava a 7 metros de altura. Então assim, correndo o risco de acontecer um acidente e tal. Aí foram assim É, pegar um processo. E além disso, eles têm muito, assim, eles não valorizam as coisas. Então a gente tem muito prejuízo pequeno que de pouquinho em pouquinho, eu tenho visto que tá se tornando uma bola de neve muito grande. E aí minha mulher tem <chuckles> aí agora é a chave de tudo, porque me desanimou total, porque esse tempo todo eu estava muito motivado também, porque eu passei quase 2 anos morando só, sozinho, então eu tinha muito tempo livre, né, então eu podia dedicar esse tempo todo pra empresa na França. Só que o que acontece, minha mulher está vindo pra cá, conseguiu o visto dela. E aí agora eu fico eu tô totalmente desmotivado com a empresa e com o projeto, assim, de ter a startup, de fazer crescer mais, porque talvez não se não tá compensando mais, né, ta talvez é melhor eu ficar mais tempo com a minha mulher do que apostar em uma empresa que os meus sócios não estão, assim, dando o mesmo máximo que pra mim eles não estão dando o mesmo máximo que eu sabe? E aí, eu não sei lidar assim com essa situação, eu não sei o que fazer, eu preciso muito, assim, desabafar, como eu tô desabafando, mas atrás de conselhos também do que fazer.
Hã. Sei. Hã. Ah legal. Certo. Ui. Ai meu Deus, o caos. Ah não. Certo. Tá. Entendi. Nossa, hã? Pegar um processo, né. Ah. Uma coisa grande, tá. Hã? Certo. Aí na França? Tá, aham. Tá. Hum. Não tem a mesma dedicação. Entendi. Claro. Sim. Te tem quanto tempo que você eh, saiu de lá? Tipo, porque você estava presencialmente e aí você se mudou para França, é isso?